Äh, ja, basically. Und, äh, wir gehen dann aber meistens na nicht meistens, eher manchmal, aber in andere Genres rein und quasi, was der eine dann nicht auf dem Schirm hat, kann der andere immer sagen: „Hey, hört mal das rein, das ziemlich gut." Ne? Wie es wahrscheinlich auch bei allen anderen Musiksachen, vorkommt, ne? Das hat jetzt mit Robo nichts zu tun. Einfach, ja, wir empfehlen uns auch gegenseitig gute Songs.
Mhm. Ja, so wird ja Musik zu 'nem gemeinschaftlichen Erlebnis. Sag mal, äh, diese ganzen, ähm, Konzerte also, diese ganzen Soundtracks, gibt's denn da manchmal auch Konzerte in der Richtung, wo man sich das live anhören kann?
I guess. <snorts> Mhm. Ja. Ja, absolut gibt es die, weil, äh, einfach auch irgendwann mal den Musikleuten aufgefallen ist: „Hey wait, unsere Soundtracks haben <chuckles> Aufrufe im Millionenbereich. <chuckles> Da scheint Interesse zu bestehen. Vielleicht würden wir einfach mal quasi das anbieten als Live Konzert anzubieten" und das machen sie dann tatsächlich. Äh, hier gibt's auch einen recht beliebten kleinen Nebentrend, das ist einfach Videospiele und Musik zu nehmen, sie einfach an ein Orchester weiterzugeben, die das einfach mal quasi dann covern einfach. Mhm.
Ach so, sehr interessant. Mhm. Mhm. Aha, also man kennt ja früher Videospielmusik, das waren sehr künstliche Sounds. Äh, im Ohr ist da sicherlich bei vielen die Melodie von Super Mario geblieben. Du meinst aber nicht so was, oder?
Mhm. Ja, ja. Ja, richtig, richtig. Auch, tatsächlich, äh, weil's das einfach 'n super ikonischer Song ist, wurde der auch schon von Orchestern gecovert, das, äh, kann man auf Youtube gucken, „S-Super Mario Orchestral Cover“ findet man. Aber tatsächlich ja, einfach t tatsächliches Orchester, das war weiß nicht, welches es war, ich glaube, das New Yorker, aber vo nagele mich da nicht fest, ich weiss nicht genau. <snorts>
Mhm. Also, mit richtigen Instrumenten. Mhm. Spannend. Welches ist denn dein Lieblingsalbum aus dem Videospielbereich? Hast du da einen Favoriten?
Äh, ja. Äh, da ist wahrscheinlich der Soundtrack von Metal Gear Rising, <snorts> wäre da definitiv der Punkt.
Und warum? Warum gerade der?
Äh, sobald er sowohl musikalisch als auch lyrisch sehr an mich sehr angesprochen hat damals und auch eigentlich immer noch tut, äh, inzwischen nicht mehr so dahinter sondern mehr so als Interesse, aber einfach ist, äh
Mhm.